はい、それはどういうものなんですか？
なんかこう ねえ、なんかこう、ストローに、まあ要は、多分柔らかい状態の飴をくっつけて、フーって吹くと、風船のようにこう、膨らむ。
はい。 はい。 ああ、あ。ええ、楽しいですね。うん。
ね、なんかそれがやってみたかったんですけど、なんか、どうやら人気で整理券を取らなきゃいけないとか。<chuckles>
ええ。 あ、そんなにそんなに人気なんですね。すごいですね。うん。
ええ、ちょっとね、そのお店は見つけられなかったんですけど、うん、それでもね、もう、必要ないぐらい、あの、なんかさつまいもソフトのお店とか、なんかお饅頭のお店とか。<laughs>
ええ。 うん。 へえ、なんか、もうなんか、美味しいものがたくさんでお腹いっぱいになっちゃいそう。
そうなんですよ。なんかもう胃袋足りないっていうぐらい。<laughs>
あ、ほんとに。じゃあ他、他何召し上がったんですか、鰻を食べて、うん。
そう、きゅうりも食べて、お煎餅も食べて、あとはですね、と、なんだっけな、お団子み味噌焼き団子っていうのがあって。
うん。ええ。 ああ、はい、うん。
あの結構おっきい、あのおもあのま、お団子焼いてるんですよね、火鉢みたいなところで。
あの、みたらし団子のあの白いのみたいのですか？ああ、はい。うん。
あ、そうですそうですそうです。それをこう、て、と、店先で焼いてる香りがこう漂ってくるので。<laughs> そう、最初ね、実はみたらしだと思って食べたら、あの、味噌お味噌がたくさん塗ってあって。
はい。ああ、ああ、とても美味しそうですね。 はい。 ええ。
そう、お味噌のなんかお団子でし。そうなんですよ、甘じょっぱい感じで。
じゃ、ちょっと、甘じょっぱいみたいな感。 ええ。うーん。珍しいですね。普通みたらしだったりとか。
そうもうなんか、うん。 そうそう。だからこう割とね、食べ応えがあって、満腹感もあるんですけどね。
も、甘い。 うん。 うん。ええ、じゃ写真とか撮ったりとかもされました？
もうたくさん撮りましたし、多分今そういう、そう、なんか映えじゃないですけど、インスタでね、たくさんそういう投稿も載ってるので。もう、ほんとにお店の方々本当に多分映えを意識して。<chuckles>
やってらまし。 うん。 ええええ。 うん。 ああ、あの、食べ物とかも。
そうなんですよ。なんかこう、若い子向けにちょっとカラフルなね、あの、なんか、飴玉売ってみたりとか。なんか。
ああ、でも大事ですよね。 うん。 うん、でもそれがインスタとかん載ったら宣伝になったりとかしますもんね。それは見てまた、あの、あ、これ食べてみたいってなったりとかしますよね。
そうなんですよ。 そうなんですよ。で、そのお店、食べ物屋さんだけじゃなくて、その神社がたくさん周りにあるんですけど。
うん。 ああ、そうなんですか。はい。
そう、そのね、神社もまたね、魅力的で。
はい。ええ。
あの、こう、おみくじ1個取っても、普通には引かせてくれないんですよね。<chuckles>

ふーん、で、その駄菓子屋横丁はどうだったんですか？
いや、そこがですね、またね、子供たちのこう、聖地になってる理由がわかる雰囲気なんですよね、こう射的があったりとか。<chuckles>
うん。 あ。 あ、そういう、あの、食べ物だけじゃなくて。
そうなんですよ。体験系が割とあってですね。
へえ。 はい。
あの、お煎餅を焼く体験とかができるんですよ。
ええ。かわ おせんべいって有名なんですか？
そう。 ね、なんか、うん、どうなんですかね、ちょっとそこ分かんないんですけど。<chuckles> なんかあの、せんべい焼き体験にハマってましたね、子供たちは。
てた。 はい、そう、おせんべいの ふん。 ええ、でも焼きたて絶対美味しいでしょうね。
そう、美味しいですし、難しいんですよねって丸くきれいに焼くっていうのが、やっぱり。
うん。 あ、そうなんですか。
そう、こう炙りながら、うまくこうバランスを整えながら、こう丸く焼いていくんですけど。
うん。 うん。 うん。
ね、ただ焼くだけじゃなくって、その焼いた後に、こう、そこの、ま、しゅ店主の方が、名人とか超人とかいろいろ、あの、ランク付けしてくれるんですね。
はい。 はい。 はい。はい。 うん。 ああ、じゃ、なんか、成績表みたいのももらえるある意味もらえるんですね。
そう、だからそうそう、だから今度来た時は超人を目指そうみたいな感じでね、ちょっとこう、ゲーム的要素があって、あの、子供たちにはよかった。
うん。 ええ。 うん。あ、すごく、なんか、よく考えられてるんですね。なんか うん。あの大人もことなも子供も楽しめるみたいな。
そうですね、ほんとに。 うん。 う、うん、ほんとに。あとはこう
うん。 ええ、あとは射撃と、どんな体験が、他何かやられました？
あとはですね、もう1個やりたいのがあったんですけど、それはなんか探せなくて、あのですね、飴玉を自分で風船飴玉を作るっていう体験がのできるお店があるらしいんですけど
はい。 あ、はい。 へえ。 風船。

え、それは鰻だけってことですか？あのご飯と鰻じゃなくって。ええ。
そう、ウナギの串刺しうん。あ、いい質問です。すごくあの、うな丼も売ってて、ミニうな丼が800円ぐらいで売ってるんです。
はい。 あ へえ、それもなんかすすぐそこでうん？それも食べ歩きするですか？
そう、なんかそれもちっちゃいこう、なんだろうな、こうこうカップみたいなのに入っているので、こう、スプーンでご飯食べながら歩いてるんですけど。<laughs>
カップみたいな？ ええ、そうなんですね。 あ、すごくなんか楽しそうですね。
そう、でもこう店構えはね、こう、老舗のもう鰻屋さんって感じで、重厚感あって、なんか素敵なんですけどね。ちょっとイートインじゃなくて、私たちはもう食べ歩きに専念したかったので。<chuckles> あある
うん。 うーん。 うん。 へえ。 うん、じゃその老舗のお店がなんかそういう今風な売り方をしてるというか。
うん。あ、まさにそんな感じです。うん。なんかこう原宿とかイメージしていただければわかるかなと思うんですけど、もうあんな感じで次から次にこうみなさん
ええ。そうなん あ、あら。 ああ、イメージがすごいイメージできました。
そう、の、なんかこう、昔の江戸って感じ。<laughs>
うん。昔版みたいあ、それってすごいいいですね。なんか京都まで行かなくていいというか。
そう。 あ、そうなんですよ。実はその、2週間前最初京都に行こうと思ってて
うん。 はい。 ああ、はい。
でもなんか今すごいやっぱり外国人の方とかで混んでるって聞いてそうなんですね、みたいですね。なので、ま、ちょっと大変かなってことで、あのまあ、と東京都内からもちょっともう1時間ぐらいで電車で行けちゃうので、もう、そこでちょっと埼玉、川越に行ってみようってことになったんですけど。
うん。混んでますよね、めちゃめちゃオーバーツーリズムって言われてます、ね。うん。 うん。 うん。